Ja, das hat also s so so Aktivitäten über 'n Zeitraum haben dir einfach in gewissen Lebensphasen, ähm, in sehr vielen Bereichen geholfen, würdest du sagen? Du hast ja gesagt, das hat dir geholfen, auf Leute zuzugehen, es hat dir geholfen, kreativ zu werden in in als Kind.
Das war ja auch so 'n Ding. Mhm. Ja, genau. Mhm, ja. Ja, genau. Plötz ja, genau. Das war jetzt das war auch so 'n Stück Kreativität, auf die Leuten zuzugehen und
Auf jeden Fall, ja.
Ja, einfach rauszugehen und auch so Basteldinger, äh, also ich habe dann viel gebastelt, viel, äh ich war ich hab ich hatte dann auch 'ne riesen Kiste voller Legos und, ähm, ich bi ich konnte mich eigentlich jeden Tag dann, äh, sehr gut damit beschäftigen und zwar alleine. Also, ich habe niemand um mich rum gebraucht. Ähm, durch die Musik ich war ja immer schon sehr sehr introvertiert und habe dann auch er äh, ich konnte dann so riesen Raumstationen bauen. Bis da hätte wahrscheinlich keiner Geduld daf dazu gehabt. Also und, äh, die konntest ja nicht mal hochheben, die wären auseinander gebrochen. Ja, ja, so <giggles> solche Dinger habe ich da getrieben. Ja, ja. Ja, aber das ja genau, das hat auch richtig, ja da ist ja nicht nur, mhm
Mhm. Mhm. Ja, cool. Mhm. <laughs> Ja. Ah gut, aber das machen das ist ja ein weit verbreitetes ja, ja, genau, ne? Das ist ja weit verbreitet. Das machen ja heute noch also in unserem Alter noch sehr viele Menschen. Finde ich auch.
Ja, das bis ins Erwachsenenalter. Genau, so Lego Technik. Ne, überhaupt nicht.
Ja, klar, genau. Und ist ja auch nix Schlimmes, ja? Ist ja ich bestimmt 'ne Art zu entspannen einfach, ne? Oder oder siehst du vielleicht auch so?
Ja, und das ist ja auch genau, ist ja auch 'ne Art Kreativität.
Genau, richtig, wollte ich gerade sagen, ne?
Hm, es ist ja auch nicht ganz ohne. <laughs> So. <giggles> Auch gut.
Auf gar keinen Fall. Also ich hätte da wahrscheinlich nicht dafür die ruhigen Hände. Ähm, gab's dann vielleicht auch 'ne Fähigkeit, die du so mit einer Kreativität für dich entdeckt hast, wo du heute noch sagst: „Okay, da hab ich vielleicht schon gemerkt, dass ich besonders”
Mhm. Brauche ich auch Köpfchen. Mhm.

Äh, w wie alt warst du denn da ungefähr? Weil jetzt, hm 10. Okay.
Gut, 10, 11, so. Ja, ne, ja, das Instrument hatte ich schon vorher. Nein, da war ich jünger war ich da. Da war ich dann schon 9, 8, 9, weil ich hab recht früh angefangen mit dem Instrumentenspielen.
Okay. Mhm. Ja, okay, wa aber was heißt lustlos in dem Alter? Ne, also du warst wohl verträumt. Ich mein, war ich bestimmt auch als Kind. Waren viele Kinder, oder? Verträumt. Ähm.
Hm. W weiß ich auch nicht. Mhm. Hm. Kann sein, ja. Weiß ich nicht mehr.
Ja. Ähm, gab's da vielleicht auch noch irgendwas anderes? Also, hast du vielleicht irgendwas Kreatives früher sonst noch gemacht? Hast du gerne gemalt oder gebastelt oder irgend 'nen Gar nicht?
Nein, das ist es ja gar nicht. Das hat erst seit ne, gar nicht. 0.
Gar nich So G Geschichten ausgedacht oder dir hattest du so 'nen imaginären Freund, den ich hatte?
Also das ja, ne, das ging ja dann los. Es ging ja dann los erst mit dem Instrument spielen. Und dann danach ging's bei mir los. Das hat bei mir wie so 'n Schalter umgelegt.
Cool, ja okay.
Äh, deswegen wollte ich das sagen. Also, so für den einen oder anderen kann das wirklich, äh, was bringen oder bringt das was. Äh, in meinen Augen bringt es kann das, äh, nicht nur was bringen, sondern es bringt was. Für jemand, der jetzt nicht so und für Kinder, die so sehr, äh, introvertiert sind, nicht unbedingt ex extrovertiert, genau. Äh, und da sich 'n bisschen rauszukommen. Also, ich habe mich dann schon mehr getraut, auch aus mir rauszukommen, auch mal Fremde anzusprechen und so, dann, das weiß ich auch heute noch. Äh, das hatte ich als Kind mich nicht getraut. Ich bin immer so in der Ecke ja, es ist echt schlimm, <giggles> aber es ist
Ja. Mhm. Auf j ja. Mhm. Ja. Ja. Ja. Cool. Ich mich auch nicht. Ja. Ja. Hätte ich vielleicht auch mal machen sollen, ja. Sch hätten wir zusammen Trom Trompete spielen können, ja. <laughs>
Ja, <giggles> das hat so 'n kleinen Ja, w wenn man nicht so unbedingt ja, oder was was irgend so 'n so 'ne Art Hobby vielleicht dazu.
Ja, ja, aber hat dich das vielleicht auch mit anderen verbunden früher?

Das, äh, was auch immer du jetzt bist, ähm, dass ich das besonders gut kann oder d oder dass mich das ausmacht, was damals sich schon so 'n bisschen eben gezeigt hat, vielleicht durch das Trompete spielen oder so, vielleicht, dass du schnell lernfähig, aufnahmefähig bist oder was auch immer.
Mhm. Ja, ne. Ja, ey eher so die ja klar, ähm äh eher die sportliche, äh, Ding äh, Variante. Also, nicht so das Kognitive zwar auch, aber war eher die körperliche Geschichte. Da war ich dann ja, da habe ich halt gemerkt, dass ich da sehr, äh, gut war eigentlich, ja, dass ich so Hand Hand-Fuß-Koordination, Hand-Hand, Auge Auge Auge-Fuß, Auge-Hand ja, alles, was da hal hatte ich schon so ja, hatte ich 'n Talent halt dafür.
Ja. Ja. Okay. Ja. Okay. Gab's denn da damals irgendwelche Menschen, die dich dabei inspiriert haben? Also, grade so was ich denk jetzt wieder an das Trompete spielen, was ja
Ja, Basketball. <giggles> Kann ich so Kann ja, okay. <giggles>
Ball? Warte mal ganz ku <laughs> äh, ne. Also, häh, versteh ich jetzt grade nicht. Basketball?
Ja, dann im Jugendander äh, Alter. So, in in der Kindheit nicht.
Ach so, wer wer wer denn?
Ah Gott, das ist typisch Michael Jordan. War einer
Ah, okay. Ich dachte, jetzt kommt Dirk Nowitzki, okay. <laughs>
Ne, ne. Äh, der war mir zu langsam. <laughs> Der de dann, äh, Dennis Rodman fand ich auch cool, aber der der sch sticht dir halt ja, weil's weil's halt, äh, 'n guter Abwehrspieler war. Ähm, der sticht halt der sticht dir halt immer durch seine Frisur raus, ja
Ach so, okay. Ja, ja, ja, okay, verstehe. Ja, mei Mhm. Okay. Mhm. Genau, ja. Verstehe, okay. Und war das wie war das mit, ähm wie war das mit Trompete? Also, ich find, das ist ja ist ja jetzt kein kein Hobby, was so typisch Kind, ne? Wa was hat da den Ausschlag gegeben? Hat's irgendwas den Kontakt dazu hergestellt?
Das das war schon cool, ja. Mhm. Ja. Nö. Ja. Mhm. Früher von der Familie wahrscheinlich. Der Bruder, der hat auch 'n Instrument gespielt.
Ah. Aber kein Trompete?
Und Ne, das hat er nicht, genau. Und meine Schwester hat dann angefangen, ähm, Klarinette zu spielen.
Mhm. Oh. Okay.
Die ist, ähm, 'n Jahr älter. Also hat
Ja.
früher angefangen wie ich. <giggles> Ähm, aber auch nicht mehr, ich glaube, 2 Jahre so.
Und dann hieß es seitens der Eltern so: „Du machst jetzt auch was”.
<laughs> Ne. Ne, das das hat ja das das war so 'ne eigene eigen äh, Eigenantrieb bei mir, so 'ne wo ich, äh, weil ich ja gern zugehört hab. Ich konnte ich konnte ja auch bei meinem Bruder, äh, stundenlang im Klavierzimmer hocken und zuhören. Das hat keiner gemacht.
<laughs> Okay, ja cool. Mhm.